Eh sì, il Covid, la pausa grande l'abbiamo fatta nel duemila e venti. Mh-mh.
Mh. No, non è per questo. Devo ricordarmi io quand'è mh
Ah, okay.
Aspetta. Guarda, ehm, è iniziata poco prima del Covid, <smacks lips> ehm, e poi da lì, con gli anni, diciamo che ho iniziato a prenderci la mano, a capire come funzionano questi lavori, ehm, mi è piaciuto e l'ho coltivato. Ecco, sì, col tempo. La cosa <exhales> diver la cosa divertente, ehm, vedi è che a parte che non potevo vedere la mia compagna
Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Sì. <chuckles> Divertentissimo! <chuckles> Mh.
Dicia No, no. Dico, a parte questo che è stata na una nota negativa, è che mentre tutti parlavano di depressione, di ansie, di boro cose i questo tipo perché eri chiuso in casa, ehm, io ero la persona, credimi, più felice del mondo.
<chuckles> Eh, sì! Burnout, sì. Ah, ah, ah. Okay. Ah, certo.
Dici, perché? Perché secondo me no cioè, a parte certi ragionamenti strani, tipo: "Non ti puoi sedere sulla panchina", io questa ancora me la ricordo, <sucks teeth> ehm, "Non puoi allontanarti X metri da casa", come se dovessimo avere il metro, vabbè, mh.
Eh! Perchè? <chuckles> Mh-mh. Certo. Sì. Sì, sì, sì, sì, sì. Contapassi? Sì, sempre con noi. <chuckles>
Sì, brava, ecco, st 'ste cose qua. Ehm, o vedere scene tipo da film di Kubrick, o meglio ancora qualche che Arancia meccanica, sì, Kubrick, vabbè qualche scena alla Spielberg pazzoide tipo di quelli che mettevano la maschera da sub con i boccaglio, ti giuro che l'ho viste, parola mia; come ho vist come ho visto anche a supermercato l'uomo-ape, cioè quelli vestiti da apicoltori che andavano a fare la spesa.
<chuckles> Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. <chuckles> Okay. Oddio! <chuckles>